Тс М, в общем, у меня проблема. Э, хотел бы получить какой-то совет, как мне лучше распределить, э, работу и личное время. Э, потому что, м, в течение дня. Мой рабочий день плавающий, в принципе, и, э, каждую, м, каждую неделю у меня разный график. Вот. И для меня это, м, создает, н ну вот некую проблему, потому что я ничего не могу, э, планировать заранее. И, то есть я получаю свой, э, какой-то, ну вот график на каждую неделю. И потом, уже исходя из графика, я начинаю уже, м, к распределять свое личное время, планировать встречи какие-то. Да. И, а, конечно мне немножко в этом плане сложно. Потому что на предыдущей работе у меня был фиксированный график, ик и в нем было намного легче как бы сощущ сосуществовать. И, м, сейчас, э, вот у меня просто эти задачи совершенно другого плана стали. И мне бы хотелось получить, э, какой-то, м, ну, совет, как вообще возможно, э, всё это распределить. Время, планирование, когда у тебя вот такой вот, э, гибкий график на <chuckles> каждую неделю разный. Вот.
Так. Мгм. Подстраиваться, ага. Мгм. Э, слушай, блин, довольно-таки такой специфический кейс, на самом деле, да. То есть, э, плавающий график- это всегда тяжело. И когда ты хочешь как-то, э, планировать и, там, э, скажем, э, распределять свою работу, личное время, да. То есть это действительно, когда еще, э, знаешь, когда еще вы, ты график условно, получал бы на месяц вперед, да. То есть это было бы как-то попроще. Но как вот ты говоришь, э, только неделю как бы. То есть ты не знаешь, что там будет условно, э, через 2 недели, да. Это чуть-чуть так пугает, вот, и усложняет, э, нашу задачу. Но слушай, давай, э, начнем с простого. Э, смотри, расскажи мне, пожалуйста, как вообще выглядит вот обычно твой рабочий день. Это работа, не знаю, 8 часов, 10, 12? То есть, э, понятно, что график плавающий, или это возможно как-то, не знаю. Может, ты, там, э, знаешь- день, ночь, там, выходные. Вот как происходит? Вот очень интересно узнать.
Да. Мгм. Да. Хм. Мгм. Мгм, да. Ну, в принципе, я работаю В этом плане я ра У меня как-то фиксированно, потому что я работаю, э, в во второй половине дня. И, то есть у меня, получается, смены с, э, с 3 до 11. Это в прин Да. Да, да, да. Вот. Но просто они рас пр, э, в в иногда попадают на выходные, иногда попадают на на будни. Поэтому, э, в Из-за этого у меня возникают проблемы, э, при планировании встреч, при планировании своего, вот, свободного времени. Потому что и во 2 половине дня это получается, что т я тоже не смогу ни с кем встретиться. Если я работаю, например, в тот же день у меня работа- это уже всё. То есть в первой половине дня- сразу нет. А во второй половине дня я работаю до 11. И после 11, ну, вряд ли у меня уже будут какие-то там встречи, особенно после работы. Вот.
Так. Ага. То есть это всегда 2 смена, правильно? Мгм. Мгм. Ну конечно, да. Мгм. Мгм. То есть, я так понимаю, это полноценный восьмичасовой день, да? То есть, э, нь тут не больше часов. Ага, хорошо. А вопрос: а, получается, условно, если мы берем, э, неделю, 7 дней. То есть, э, ты не знаешь, в какие именно ты дни будешь, э, работать, но их 5. Правильно я понимаю?
Да, да. Не. Э, 4.
4. Ага. Э, блин, ну слушай, и неужели действительно нету никакой закономерности? То есть, условно, что, там, не знаю. Там, каждую, не знаю, может, четные, там, нечетные какие-нибудь недели вы работаете по одному графику, а в другое время по другому. Просто так звучит, если честно, очень как-то так, э, странно. Но я с таким еще не встречался, вот. И тут действительно тяжело дать какой-то совет, так как, э, ну, действительно. По сути, как ты можешь запланировать что-то н вперед, если ты узнаёшь о времени и как ты будешь работать только буквально за неделю. То есть ну это, по сути, очень короткий срок.
Мгм. Мгм. Да. Ну вот да, я сегодня узнал, а, свой следующий на следующую неделю свой, а, а, своё расписание. И вот, а, и и сегодня я начинаю, то есть планировать уже, эм, н н на следующую неделю своё своё какое-то личное время. Вот.
Мгм. Ага, хорошо. А ещё вопрос. А ты, получается, ты всегда план узнаешь, э, по вторникам, да? Или это бывает тоже в разные дни?
Ну, это бывает, нь за неделю, я, ну, где-то так, да. Быва не, ну, к если честно, то, а, э, это даже может быть за 1,5 недели до вот этого вот времени. И, а, н-да, единственное, вот что у в этом всём меня она напрягает, это вот вот вот так вот. <chuckles>
Мгм. Мгм. Хорошо. А, и ещё вот тоже уточню. То есть, получается, 4 дня у нас рабочих и 3 выходных выходит, правильно?
Да да.
Ага, ну, тут, наверно, только действительно единственным каким-то, э, хорошим решением будет эу как-то планировать, а, именно в выходные, да? То есть когда, ну, тут в реально никакого варианта нету, кроме как вот за неделю вот ты узнаешь и конкретно там выходные посвящать. Только ещё вот тоже важный нюанс. Вот а ещё объясни, пожалуйста, вот ты говорил там в начале, что, ам, если ты, то есть, ну, точнее, не если, а ты как работаешь, как бы во вторые смены, да? То есть. Э, для тебя первы ну, в первой половине дня какие-то встречи и какие-то дела вообще, то есть ты даже не рассматриваешь. А вот почему, если можно узнать?
Мгм. Н-да. Да. Нет. Ну, в основном, э, как бы я, м. Эт я дома- вот это первое.
Просто, а по идее, ну, в твоём подожди, я объясню ещё минимально. То есть, э, в твоем, а, ритме жизни и в твоей вот, э, работе, да? То есть, по сути, если ты хочешь как-то ещё Ну, знаешь же, обычно просто люди, когда, например, условно берем просто базовый, да, вариант, когда люди работают то с понедельника по пятницу, там, с 8 до, там, 4-5, условно, да? Например. А, получается, люди, э, после работы тоже условно могут, там, поехать, знаешь, э, поделать какие-то свои дела. То есть у них есть личное время, то есть они, там, не знаю, там, могут, там, эм, забирать, там, детей условно из садиков, там, ездить в магазины, какие-то шопинги, там, встреча с друзьями, и также какие-то хобби, и спорт, и спортзалы, и так далее. То есть, э, в твоем же случае, учитывая то, что ты живешь, так скажем, э, на второй на работаешь на второй смене, так скажем. То, ну, единственного выхода, как делать, э, все эти, там, какие-то обязанности и, м, какие-то такие дела, кроме как в первой половине дня, и я не вижу. И вот, э, следовательно, закрадывается вопрос, э, почему вот ты с как-то сразу отсекаешь, что первая половина дня для этого не подходит?
Мгм. Н-да. Н-да. Мгм. Да, м. Н-да. Мгм. Ну, в принципе, первая половина дня теоретически может подойти, но, э, ат м, в первой половине дня, мне кажется, будет очень, э, лимитированное время. И, э, а, б большинство, например, каких-то, а, моих знакомых, да, или друзей, они работают в это время, в первой половине дь
Мгм. Мгм. Ну да, т ну да. То есть, ну, просто ты когда задавал вопрос, ты говорил, что именно личное время. То есть ты не говорил конкретно: встреча, да? То есть встреча понятно, да, естественно Да, то есть встреча понятна, естественно, тут я полностью понимаю, да. То есть тут, э, кроме как, ну, выходные выделять, да? И вот за такой вот короткий промежуток времени, то есть, ну, тут, к сожалению, никак не получится по-другому это обойти. А вот, э, что за и, ну, например, э Вот я единственное, да, могу дать совет, то, что действительно планировать на вот в первой половине дь дня какие-то свои хотелки, хобби и обязанности и так далее. То есть, не знаю, будь то, не знаю, поход, э, в какой-то магазин или будь то какой-то тренажерный зал и так далее. То есть, ну, потому что действительно в таком ключе ты же не можешь, например, там, работу бросить, да, и заниматься своими делами, да? То есть так же тоже не работает. Вот единственное, что тут да, придется жертвовать этими, э, встречами. Только говорю, то есть единственное- выбирать только выходные, потому что, ну, к сожалению, по-другому никак не получится. Вот. Ну и также ещё тоже в зависимости, э, ты работаешь не удаленно, да, я так понимаю? То есть ты выходишь из дома.
Н-да, да, личное время. Н-да. Н-да. Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Н-да. Нет нет, это тоже занимает время. Дорога.
Ага, то есть еще плюс дорога. Ну вот, да, вот я тоже хотел это уточнить. Ну, слушай, блин, на самом деле, да, это очень тяжелый ритм жизни, когда рабо работаешь вот на вторую смену, так скажем. Потому что пока ещё вернешься домой, там уже ночь, и вроде ты ложишься спать, да? А то есть хочется отоспаться. То есть, по сути, реально такая жизнь от смены до смены на работе. И тут действительно очень тяжело у как-то что-то придумать, э, с личным временем и, блин, ну, не знаю. О, а во время работы, я так понимаю, тоже не получится где-то что-то отъехать, если что, какое-то дело сделать. То есть, ну вот, то есть нужно постоянно быть на месте, да, я так понимаю?
Н-да. Хм, та Н-да, это правда. Н-да. Мгм. Ну, нет. Нет нет, у меня просто пист б пон полчаса у меня, а, м, этот, а, обеденный перерыв. Вот и всё, а остальное время нет. То есть это не вариант. И я, м, прихожу домой, получается, к 12, то есть это полночь. Ну, и мне надо хотя бы 8 часов поспать. И я просыпаюсь в 9:30. Вот, и это пока что пока там поел, пока всё- это уже 11, 11:30. Ну, то есть остаётся очень такое малое время, и ты думаешь: "Ну, всё, вот ещё посижу дома. Н а, вот приготовлюсь к смене"- и уже надо ехать, потому что, а, дорога занимает в принципе целый час туда.
Ага. Ага. Мгм. Ага, да, понимаю. Ага. Ага. Ага, ну, слушай, <laughs> как бы это банально ни звучало и, может быть, как-то, а, не очень приятно для тебя, но, наверно, тут лучше сменить работу. Потому что потому что действительно, ну, в такой ситуации времени именно вот на себя любимого, ну, действительно остаётся прям, ну, действительно, какие-то считанные часы, и как-то в это время что-то запланир Но, видимо, знаешь, э, твой работодатель, э, предусмотрел это тем, что ты работаешь всё-таки 4 дня, да? То есть 4 дня по 8 часов, и у тебя, по сути, есть, э, дополнительный выходной, да? То есть у тя 3 дня выходных, э, вэ которым не может похвастаться, а, обычный человек, да, который работает там, э, 5 из 7, то есть, э, где-то в офисе условно. Вот. Так что, ну, скорее да. То есть тут надо на максимум просто пользоваться своими выходными. И действительно, а, ну, к сожалению, вот так вот в кратчайшие сроки, да. В силу того, что ты график получаешь тока за неделю, в кратчайшие сроки стараться упихнуть максимум своих дел, своих каких-то забот, да, планов именно вот в эти в 3 дня. Потому что, ну, действительно, а в рабочее время, э, ну, точнее, в дни, когда тебе нужно работать, ну, это действительно звучит даже нереально как-то.
<laughs> Н-да, а. <laughs> Мало. Н-да. Н-да. Н-да. Да, ну И планировать, да? Н-да, это это правда. И я тоже думал о том, что, ну, раньше я работал 5 дней, но у меня было фиксированный график, то есть с 9 до 5. Да. И как бы н всё всё складывалось. Даже в рабочие дни ты можешь, э, как-то пре ну, приоритизировать и, воп э в находить время потенциальное.
Ага. Ну, это уже попроще, да. Это облегчает задачу. Мгм. Ну да-да, конечно.
Вот но, в принципе, я думаю, что, м, этот совет, который ты дал по поводу находить другую работу, э, в нём есть именно какое-то зерно такое правды, потому что я об этом уже задумывался, несмотря на то, что я работаю, да.
Ну вот, может, кто-то тебя хорошенечко, знаешь, подпихнет, и ты всё-таки решишься на этот шаг.
Ну, в скорее всего, я т я подхожу к этому, к этому шагу шагу. Поэтому спасибо за совет, и, эм, м, я буду думать. Дальше, да, как быть.
Мгм. Ну, вот, супер. Да, конечно, и всегда пожалуйста. Надеюсь, ты найдешь что-то по душе. Удачи.
Надеюсь. Хорошо. Всё, пока. Спасибо.